طَب قراراتِك للشرا دي، بتبقى دائمًا من من دماغِك يعني و و لمّا الفلوس تتواجد، والَّا أحيانا مثلًا ممكن تتأثّري برأي حد قريّب، حد من العيلة مثلًا، أو حد من صاحباتِك، أو شُفتِ إعلانات على السوشيال ميديا أو ال ال ال ال أي application والكلام ده والَّا الموضوع ده ما بيأثَّرش عليكِ أوي؟
أنا باحس إن إن السوشيال ميديا و وستايلات البنات اللي طالعة، وإن لازم يكون في dressing dressing كده، وفي كُلّ اللبس ال ال الموجود في في السوق كُلّه وكُلّ حاجة طالعة trend والشُنَط والجِزَم، كُلّ الحاجات اللي أنا باشوفها دي باحس هي بتأثّر عليَّ إن أنا فعلًا محتاجاها وعايزة أجيب كده، فعشان كده كُلّ ما يكون معايا فلوس، كُلّ ما باصرفها في كده، سواء ميك أب أو لبس أو جِزَم أو شُنَط، أكتر حاجة باصرف عليها، يعني مثلًا آمم حاسة مثلًا إن أنا محتاجة حاجات تانية برضه، محتاجة أجيب مثلًا تليفون جديد، ما فكّرتش في كده، عادي تليفوني كويس بالنسبة لي، وشايفة إنه هو عادي آآ يعني التليفون مش بيتغيّر كُلّ يوم إنّما ال الoutfit بيتغيّر كُلّ يوم ومرتين في اليوم والشُنَط والجِزَم والحاجات دي مهمة بالنسبة لي أكتر يعني، فباحس إن السوشيال ميديا و وكلام البنات بقى اللي هو ده أنا جِبت، أنا عَمَلت، هي مش غيرة، هي مش غيرة، بس باحس إن هي بتزوِّد اللي جوايا في إحساس إن أنا عايزة أشتريه، آه الدافع بالضبط، إنّما أنا ب عادي يعني إن هو حد اشترى أو كده تمام، بس أنا من جوايا بابقى عايزة بقى، بعيدا عنّه باحس إن هو بيزوِّد جوايا، باحس إن ده بقى يعني الفطرة اللي جوايا باحس إن هي بتزيد ز بتزيد زيادة بإن أنا باتأثّر باللي باشوفُه قُدّامي.
تمام. بيأثّر عليكِ شوية. أنا فاهمِك، فاهمِك آه. الدافع. آه، آه. فاهمِك آه، ده نوع من المُغريات بالنسبة لِك، طَب أنتِ لمّا ابتديتِ تاخدي بالِك من المشكلة خاصةً لمّا اتعرضتِ لموقف وكنتِ محتاجة إن أنت تشتري نتيجة ظرف طارئ، وما لقيتيش معاكِ فلوس، وده حسِّسِك بالمشكلة وإن أنتِ لازم تح تبتدي تحلِّي أو تاخدي بالك أكتر من مصروفاتِك، عملتِ حاجة معيّنة حاولتِ إن أنت تضبّطي الدنيا أو تعملي plan أو إن أنتِ ت تقلِّلي أي حاجة من المُغريات بالنسبة لِك والَّا عملتِ إيه؟
خالص بصراحة، يعني هو أنا بس زعِلت، وبعد كده م ما عرفتش أعمل ايه، ولسه طبعًا القبض اللي بعدُه لسَّه ما جاش، فأنا مستنية بقى مش عارفة أعمل إيه في القبض، يعني مثلًا أنا دلوقتي عايزة عايزة أشوف إيه خطوات ممكن أعملها، بحيث إن أول قبض هييجي طالما أنا ما عنديش إلتزامات، ممكن مثلًا أصرف إيه؟ وأحوِّش إزاي؟ أعمل إيه أصلًا عشان أقدر أحوِّش، وفي نَفْس الوقت برضه أشتري شوية حاجات نِفْسي فيها من غير ما أحِسّ إن أنا حارمة نَفْسي عشان أحوِّش وخلاص فاهمني؟ ف فأنا لأ، ما فكّرتش في حاجة غير إن أنا عايزة بس مش عارفة إزاي.
فاهمِك آه. فاهمِك آه، فاللي هو أنتِ يعني إيه في حاجات كتير يعني أنت لمّا حسيتِ بالمشكلة في حاجات كتير و يعني آآ، شايفاها ممكن تكون حَلّ بس لسه محتارة بقى إيه اللي ممكن ينفع معاكِ وإيه اللي ممكن يعني إيه، فالموضوع اتلخبط شوية بالنسبة لِك.
بالضبط آه.

هو في حاجات معيّنة باحب أشتريها زي makeup ولِبس، أكتر حاجة باحب أشتريها وباضيّع عليها فلوسي فعلًا. إنمّا الحاجات التانية باحس اللي هو عادي لمّا باحتاجها فعلًا باجيبها، بس makeup، لِبس، إكسسوارات، جِزم، شُنط، أي حاجة من حاجات البنات دي باحس إن أنا فعلًا باضيّع عليها فلوسي وباشتري كتير جدًا، عندي كَم كبير جدًا من كلّ حاجة ما شاء الله. آآ بس هي الفكرة بالنسبة لي أنا فعلًا باكون مبسوطة، بس اتضايقت وقت ما حسّيت إن أنا فعلًا مش معايا إن أنا آآ، إن أنا أجيب الحاجة التانية اللي أنا نِفْسي فيها، خصوصًا إن كان في فرَح حَد من صحابي يعني، فكنت محتاجة أجيب حاجة جديدة، ففجأة لقيت مش معايا فلوس زيادة إن أنا أشتري الحاجة دي للفَرَح مثلًا، وكنت شايفة إن دي من الحاجات الضروريّات، يعني دي حَد من المقرّبين ليّا ولازم يكون في outfit معيّن لازم ألبسه، زيّي زي صحابي، فاتزنقت يعني، فالزنقة دي هي اللي ضايقتني وخلّتني آخُد بالي من الحوار ده، إن أنا باشتري وخلاص.
مفهوم. بالضبط. فاهمِك آه، طَب أنتِ عادةً ب ب بتشتري ب بتخطيط معيّن كده، بتبقي عاملة حسابِك ومقررة مثلًا أنتِ محتاجة إيه، بتعملي لوازم شهرية مثلًا بالنسبة للmakeup أو الإكسسوارات والحاجات اللي زي دي؟ والّا قرارِك بالشرا بيبقى وليد اللحظة اللي هو أنتِ شُفتِ حاجة عجبِتِك فبتشتري؟
لأ خالص مش باكون مقررة، بس أنا أول ما بييجي لي فلوس آآ، أنا بابقى عاملة حسابي إن أنا هانزل ال آآ المحلات ألِف عليها اللي هيعجبني هاجيبه، حتّى لو هاصرف فيه المُرتّب كله، ممكن مثلًا أكون عاملة حسابي على شوية حاجات للمواصلات وكده ومصاريف إيديَّه حاجة بسيطة يعني، ممكن كمان ما تكفّنيش وأكمّل من أهلي. بس أنا ما حسّيتش بكده فعلًا غير م يعني بمدى ال الس خطورة اللي أنا باعمله وإن أنا فعلًا كده مش مسؤولة غير لمّا لقيت فعلًا أنا محتاجة حاجة و ومش قادرة إن أنا أجيبها في حين إن أنا المفروض باشتغل، المفروض مكفّية نَفْسي، فلأ طلِعت حتّى آه، مش مكفّية نَفْسي ولا حاجة لقيت إن أنا مِمشّية الدنيا كده، وهي لولا الموقِف ما كنتش حسّيت بده.
يعتبر أمر طارئ يعني، آه. فاهمِك آه، فاهمِك. طيب أنتِ آآ في نوع م معيّن من ال من الالتزامات المالية أو المادية في دلوقتي بالنسبة لِك يعني في آآ جمعية، في أي نوع من أنواع الديون، بتشتري بcredit card عليها رصيد متأخّر، في أي نوع من الالتزامات بالنسبة لِك؟ ح والّا مجرّد إن أنتِ يعني المُرتّب ليكِ أنتِ وبتتصرّفي فيه براحتِك؟
لأ بصراحة، ي يمكن لو كان في أي التزامات كنت حسّيت بمعنى الفلوس وإن أنا ما اشتريش أي حاجة لمجرّد الشرا كده وأشتري ب بوقت وم ممكن مثلًا باشوف ناس بتأجّل ل بتأجّل للشهر اللي بعده مثلًا لو هي مش محتاجة دلوقتي، بس أنا ما حسّيتش بكلّ ده وما خدتش بالي بكلّ ده، بسبب إن أنا ما فيش مسؤولية معيّنة، هو بس المُرتّب ليّا وأنا باصرف اللي باصرفه واعين اللي اعينه، بس أنا لقيت نَفْسي ما عينتش حاجة يعني.
فاهمِك آه.

طَب إيه رأيِك لو بصّينا للموضوع من من من زاوية مُنظّمة كده تنظّم معاكِ الموضوع، آآ ما بين آآ 3 نقاط أساسية، فكرة الإدِّخار وفكرة إن أنتِ يبقى في آآ تحكُّم في المبلغ اللي بيتصرف وفكرة ال التعرُّض الأقل للمُغرَيات أو تفاعُلِك يكون أقل شوية مع المُغرَيات سواء من اقتراحات من اللي حواليكِ أو وسائل التواصل الاجتماعي، ك3 نقاط رئيسية كده، مع كل واحدة منّهم بتقدري تتحرّكي إزاي، ده ممكن يساعدِك ينظّم لِك الدنيا أكتر؟
إمم. إمم. أيوه أكيد، يعني أنا حاسّة إن هم دُول العوامل الأساسية فعلًا، أنت جِبت فعلًا النقطة الفاصلة، إن هم دُول العوامل اللي حاسّة إن هم لو أنا يعني ضبّطتهم بالنسبة لدماغي و والفكرة دي في دماغي، ضب آآ ضبطت في دماغي وكده، هاحس فعلًا إن أنا قادرة إن أنا أسيطر على كل ده. بس أنا إكْمنّي ما ما لعبتش على د على ال النقط دي قبل كده، فهُم زي ما هم كده سايباهم بشكل عشوائي، فبالتالي باشتري بشكل عشوائي.
بالضبط.